Ciao.
Ciao, buon pomeriggio. <giggles> Ciao. Tutto bene, anche se non c'è il sole, però almeno non fa troppo caldo dai, la prendo così. <chuckles> Arriviamo a 26 e va ancora bene. Dai, da te fa caldo?
Come va? Eh bhe, allora va bene, meglio forse. <chuckles> Eh sì, sì, è vero poi eh sì da me fa caldo, c'è il sole, è iniziata praticamente l'estate possiamo dire, quin
Ma già tipo 30 gradi così?
Eh ci andiamo vicino 28, 29.
Mh, eh sì fra un po' esploderà anche qua. Sì, sì, sì. Ma guarda io so' stata 5 giorni al mare, sono stata in Liguria, ma eravamo sui 26, 27, quindi faceva caldo però n non da sudare tutto il giorno, quindi secondo me poteva ancora andare. Eh, però giustame mh. Senti ti volevo chiedere una cosa e cioè se, ehm, tu hai mai trasformato un litigio in qualcosa di positivo.
Quindi già si inizia a boccheggiare. Sì. Ah. Si stava bene dai. Mh, mh, mh, mh. Eh no qua qua inizia a essere dura. <chuckles> Dimmi tutto. <clicks tongue> Uhm, allora sì, mi è capitato di, mhmm, magari avere un litigio che mi è servito, uhm, sia per far per far capire ehm quello che valgono a volte e e sia poi per capire chi è ch che la persona che avevo di fronte tante volte che poteva essere un amico non era o realmente un amico, quindi mi ha aiutata a far a farmi capire che tipo di persona era.
Mh. Mh. Per chiarirti, okay. Sì. Mh, è vero. <clears throat> E' vero, è vero.